А он такой вот, э, безамбициозный, если так просто, да, сказать такими 2 словами. Он уже вот был в браке, уже разведен. А. Вот он как-то разочаровался в жизни. Она за него вышла, когда ей было 19 лет. То есть, э
Очень да, ну, достаточно рано.
Да, она, еще можно сказать, была ребенок, да, вот, ну, по сегодняшним меркам это еще ребенок. Ну, а, тогда
Да. То есть она была в своей такой стадии развития ещё, а, об обучения. Наверняка она ещё и училась. Ам, он был намного старше её или он был такого же примерно возраста?
Мгм. Да. Нет, он женился в 18, там в 20 он уже развелся. Ну, тоже такой <laughs> быстрый. А у него уже дочь была.
Так.
И, ну, там получилось как: она тоже забеременела, поэтому пришлось выходить замуж. Ну, там
Так так. То есть, э, получилось так, что они особо не пра не планировали и долго не обсужд не, а, особо не обсуждали свой брак и это решение. И всё очень случилось, а, скоропалительно так, да?
Да. Да да да да да. Внезапно. Да, да. Не было там таких планов, но вот, да, они поженились, получается.
А, п Хорошо, а как долго вот заняло, сколько времени заняло, вот пока они не по не поняли, что у них совсем разные ожидания, и их отношения не получаются? Вот сколько прошло время после, там, с женитьбы?
Ну смотри, они вот вот они поженились, и они вот, э, ну, это тот случай, когда было бы хорошо ну, я так считаю, мое личное мнение, не факт, что это правда, чтобы они развелись. Но они не развелись, они жили вместе 20 лет.
Мгм.
И он
Ого, это срок.
Да, о <chuckles> да, а, он ее разрушил в 0 полностью. Вот. Он убил в у неё всё. Вот. Этот пессимизм, это нежелание А, вот он такой ещё был ленивый, понимаешь?
М.